Du, ich habe da mal ‘ne Frage, die ja auch heutzutage relevant ist, würde ich mal behaupten. Wie verändern denn Social Media die Diskussion über Serien und Shows?
Ja. Also, ich glaube schon komplett, ne? Also, man muss das so ‘n bisschen z z zweigeteilt sehen. Also, äh, vielleicht mal ‘n bisschen rückblickend erst. Ähm, vor Social Media hat man ja eigentlich über Serien, Shows, Filme nur so im Bekannten und Freundeskreis gesprochen, ne, und auch nur, wenn's zufällig aufkam. Das war ja nicht irgendwie so präsent, ne? Man hat sich irgendwo getroffen, man hat sich über irgendwas unterhalten und dann hieß es, was weiß ich: „Hast du schon die und die neue Serie gesehen?“
Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Und, wie würdest du sagen, ist es denn heutzutage?
Und, dann war's das eigentlich auch, ne? Keine großen Debatten. Ganz anders. Also, zum einen haben wir durch Social Media natürlich, ähm, F Flächen oder o ja, doch, doch Plattformen geschaffen, die sich auf die Diskussion über solche Serien und Shows überhaupt erst mal spezialisiert haben. Das heißt, es gibt Anlaufstellen, wo das einzige Ziel ist, solche Diskussionen zu führen.
Ah, okay. Mhm.
Die Frage ist halt, am Ende des Tages, ähm, inwiefern ist das tatsächlich förderlich? Weil ich habe zum Beispiel für mich mal erkannt, also, ich bin ich bin ‘n totaler Serienjunkie. Also, es ist Wahnsinn. Äh, ähm, ich b ich bingewatche alles und ich wollte einfach nur mal etwas über eine Serie in Erfahrung bringen, weil ich da irgendwelche Schauspieler gesehen habe, die wollte ich googeln, weil ich die noch nicht kannte und bin dann genau auf so ‘ner Plattform gelandet, wo halt über die Serien diskutiert wurde und dann wurde da mal einfach kack frech rein gespoilert. Und, das heißt, ich hatte das Ende der Serie vor Augen, ohne es eigentlich zu wollen. Und, das ist halt das, was halt an an dieser ganzen Geschichte dann nicht so schön ist, weil es halt auch nicht ge vorgewarnt war, ne?
Okay, versch Ah, okay. Ja, ja. Ah, ja. Hm. Ja. Okay, ja, das ist halt natürlich dann auch ‘n Nachteil auch der ganzen Sache. Da wollte ich auch grade fragen, wie aktiv bist du denn, sage ich mal, zum Beispiel in Social Media über Serien und Shows? Also, es gibt ja Leute, die auch in Foren drin sind, sage ich mal, und da auch aktiv mitwirken. Wie sieht's bei dir denn aus? Ist es da ‘ne Sache die du machst oder auch eher weniger?
Also, ich bin eher der Konsument, ne, aber auch gerne Konsument. Ähm, auch ich hierfür ‘n kleines Beispiel, ähm, ich habe ‘ne ‘ne Lieblingsserie, <chuckles> die war wirklich gut, aus meiner Sicht. Ähm, das war „V die Außerirdischen.“ Das war so ‘ne Neuauflage. Ich glaube, das war so in den in den, was war‘s? 2018, 2019 oder so wurde die gedreht und ich fand die super. 1. Staffel, astrein und, ähm, habe dann wirklich bis zum Cliffhanger diese Serie komplett gebingewatcht und habe dann gedacht: „Oh wow, wo ist die 2. Staffel?“, und habe dann festgestellt: „Nicht da.“ Und, dann habe ich gedacht: „Was ist denn jetzt los? Die hätte doch schon längst gedreht werden müssen.“ Und, dann habe eben in solchen Diskussionsforen, bin ich dann so ‘ner Diskussion auch gefolgt, und habe festgestellt: „Aha, die finden die auch alle gar nicht so schlecht. Was ist hier passiert?“ Und, dann mit einmal stand da: „Ja, ist eingestellt worden die Serie“, weil offensichtlich nur wir in diesem Forum die gut fanden. <laughs>
Okay. Ja, ja. Ja? Okay. Mhm. <giggles> Ja. Okay. Ja. Hm, mhm. <laughs>
Aber, was dann interessant wurde in diesem Forum, ist, dass man sich in diesem Forum wirklich Gedanken gemacht hat: Wie könnte man es aus der Community hinbekommen, dass diese Serie trotzdem weitergedreht wird?
Hm, mhm.
Und, da gibt es wirklich Ansätze, ne? Also, von natürlich solchen einfachen Dingen wie Petitionen, was glaube ich, in der Filmindustrie nicht viel bringt. Aber, da ging es wirklich hin, äh, bis zum Fundraising, dass man sich wirklich also, da waren wirklich Leute dabei, die, äh, Business Pläne aufgestellt haben, wie die wirklich gesagt haben: „Okay, mal gucken, was kosten die einzelnen Schauspieler? Ähm, was kostet diese dieses Setup, ne, was kostet die ganze Technik dahinter? Was kostet die Produktion, das Drehbuch und der ganze Kladderadatsch. Und, wie könnte man das finanzieren durch Fundraising, durch Geldgeber“, und so weiter. Und, das fand ich super spannend und sowas wäre früher gar nicht möglich gewesen.
Ja, genau. Ach, krass. Okay Ja. Ja. Ah, okay, krass. Ja, das heißt, dass sich ‘n, sage ich mal, Kollektiv von Fans der Serie aktiv auch an der Produktion oder halt aktiv daran gesetzt hat, das Ganze dann zu schauen, wie realistisch es ist umzusetzen. Und, ja, wie war denn das Endresultat? Das würde mich auch mal interessieren. Das hast du das komplett verfolgt, oder?
Ganz genau. Ja, das ist lei Ja, ja. Also, die haben tatsächlich ‘n Fundraising gestartet, ähm, und d das Fundraising ist gar nicht richtig ins Anlaufen gekommen. Also, es haben viel zu wenig da rein investiert, als dass man das überhaupt hätte weitertreiben können, ne, was natürlich ultra schade ist. Ich glaube aber auch, dass es daran lag, dass es halt alles innerhalb dieser Bubble, innerhalb dieses Forums, passiert ist. Hätte man das vielleicht ‘n bisschen öffentlicher gemacht oder sich mit anderen Foren zusammengeschlossen, wäre es eventuell erfolgreicher geworden.
Ah, schade, ja. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ja auch wie du eben gesagt hast, wenn‘s ja nur innerhalb der Bubble ist, hat man ja ‘ne viel kleinere Reichweite in dem Ganzen, als wenn man das jetzt nach außen hin ins Mainstream, sage ich mal, reinschickt, weil da gibt's ja wahrscheinlich auch mehr Leute, die ja Fans sind im im Mainstream und hier waren ja eher Leute, die ja wirklich Fan-Fans sind, also die
Ja. Ja, ja, absolut. Und, man muss auch sagen, die Serie war auch wirklich trashig, ne? Also, wenn man, e wie gesagt, in inhaltlich war sie schon gut und sie war auch technisch gut umgesetzt und da waren ‘n paar, paar echt gute Schauspieler dabei, auch ‘n paar Bekannte, aber das ist halt die Zielgruppe ist viel zu spitz bei so was. Das ist eher so das hat was so, so von so Games Con Charakter.
Also <laughs> Ja. Ja. Ah, okay, okay, okay, okay. Verstehe. Und, wie ist es denn, sage ich mal auf welcher Plattform hat das Ganze denn stattgefunden?
Das waren Facebook-Gruppen tatsächlich. Ja, ja, geschlossen geschlossene Facebook-Gruppen. Warum warum das so war? Ja. Ja, ja, genau. Ja.
Okay, Facebook-Gruppen, ja. Ah okay, das ist ja nochmal mehr <snorts> nochmal privater, ja. Und bewegst du dich n hauptsächlich auf Facebook-Gruppen für Serien oder bist du auch, sage ich mal, jemand, der, zum Beispiel Reddit ist ja auch nochmal sehr bekannt dafür, Twitter, also, jetzt X, in dem Sinne, gehst du auch da rum und schaust wa, sage ich mal, was für, ja, was für
Mhm. N ja, wenn ich dort per also, w m wenn ich etwas suche, da und da zufällig drauf lande, dann lese ich da auch, ne, aber dass ich bewusst jetzt Reddit nutze, äh, tatsächlich nicht. Ich habe das 'n paar Mal versucht. Mir ist die Oberfläche irgendwie zu weiß ich nicht, zu altbacken, zu kryptisch, ähm, und ich glaube auch für für, also, im deutschsprachigen Bereich ist das gar nicht so vertreten. Da sind wirklich so, na ja, so richtige Nerds unterwegs.
Meinungen da rumschwirren, oder? Mhm. Ja. <giggles> Genau, genau. Also, da ist nochmal es ist nochmal mehr 'n Nischending in Deutschland vor allem halt auch nochmal da b das benutzen echt wenige Leute, ja, da hast du recht. <sucks teeth> Und, ähm, es gibt ja auch sehr viele Meinungen, sage ich mal, jetzt nicht nur, wie du eben beschrieben hast, Leute, die, sage ich mal, in der k selben Meinung sind, sondern es sind ja auch viele Serien, die ja sehr umstritten sind, die sie ja auch im Social Media, sage ich mal, ihre Meinung teilen. Wie beeinflusst das denn, sage ich mal, auch deine, ja, deine Erfahrung mit der Serie?
Ja. Ja. Hm, also, tatsächlich gar nicht, ne, weil ich also, grade was was das Thema Serien angeht, äh, ich weiß, dass ich 'n super eigen Geschmack habe, ähm. Dinge, die ich gut finde, finden viele gar nicht gut und umgekehrt, ähm. Und deswegen ist mir die Meinung anderer, was eine Serie angeht, erst mal egal. Also, f fremde andere, muss ich dazu sagen, ne, weil wenn ich im privaten Umfeld etwas empfohlen bekomme und ich kenne diese Personen wirklich gut, und ich weiß, okay, dann muss das auch gut sein. Dann gucke ich es mir natürlich an, am. Oder w wenn wenn jemand etwas schlecht macht im im privaten Umfeld und sagt: „Oh, die ist gar nicht so gut.” Da gucke ich m genau mit diesem, ich sage mal, mit dieser Meinung auch auf die Serie drauf, wenn ich sie mir dann zum 1. Mal anschaue. Bei Fremden aus irgendwelchen Foren oder irgendwelchen Gruppenbeiträgen ist mir das völlig egal, ne? Wenn wenn mich die Serie catcht am Anfang ist und es hat sie jemand total schlecht gemacht ist gucke ich sie mir trotzdem an.
Okay. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ja. Mhm. Okay. Ah, okay, also, das ist dir dann egal. Du achtest da jetzt nicht so arg, sage ich mal, auf die Meinung fremder Leute. Und ja, gibt's aber auch, sage ich mal, so Meinungs es gibt ja spezifisch Leute, die, ja, Meinungen oder deren Meinung der Hauptberuf ist über Serien, sage ich mal. Verfolgst du dann auch sowas auf Social Media, ähm, Leute, die 'ne Art Expertenmeinung, sage ich mal, ne, blöd gesagt.
Genau. Ähm Ja, also, Expertenmeinungen weniger. Aber ich gib finde zum Beispiel, es gibt auf, ähm, auf Twitter gibt es ganz interessante Formate, die, ähm, immer so Serienvorschläge machen, ne, oder Filmvorschläge auch machen, ähm, ohne d also, das sind alles, ähm, Beiträge, ohne ohne dass da 'ne Person hintersteckt. Also, man sieht die zumindest nicht. Aber das sind so so Community-Vorschläge für neue Serien oder gute Serien, können auch alte Serien sein, ähm, das gucke ich mir zum Beispiel unheimlich viel an, um so 'n bisschen Input zu bekommen: „Was könnte man sich angucken?” Ähm, häufig hast du auch 'n Trailer mit dabei, so dass du halt wirklich das Gesamtpaket hast, ne, 'ne kurze Meinung irgendwie von irgendwem, ähm, plus 'n Trailer. Und das ist für mich etwas dauert nur 60 Sekunden, kann ich mir 5, 6 Stück von angucken hintereinander. Und dann suche ich mir die Serie auch raus. Das finde ich richtig gut. Das ist auch gut gemacht.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ah, da wollte ich auch fragen, nämlich, wie viele also wie oft kam's vor, dass du Serienvorschläge durch Social Media bekommen hast? Das ist ja nicht nur die Meinung, sondern auch, wie gesagt Serienvorschläge ist ja 'n großes Ding, dass Leute auch fragen: „Okay, mir hat Serie X gefallen. Gibt's da irgendwelche ähnlichen Serien?” und dann kommen halt die Leute auch mit deren f Serienwissen und schlagen da Sachen vor.
Ja, tatsächlich oft. Also wirklich oft. Also die letzte Serie, die ich mir aufgrund eines solchen Kommentars angeguckt habe, war „Weeds”, ähm, „Kleine Deals unter Nachbarn“. Hätte ich mir sonst nie angeguckt. Habe ich auch früher immer mal gesehen, so als als Vorschau. Habe ich gedacht: „Boah, richtig uninteressant.” Dann habe ich das aber in so 'ner Review gesehen, äh, mit 'n paar gut geschnittenen Ausschnitten aus der Serie. Und da habe ich gesagt: „Okay, so schlecht scheint das gar nicht zu sein.” Dann habe ich mir die Serie angeguckt. Und ja, die habe ich auch durchgesuchtet, die weil die wirklich gut war
Mhm. Ah, okay. Ja. Ja. Mhm. Okay, das ist ja auch interessant. Ähm, auf der einen Seite hat man ja, sage ich mal, negative Meinungen über Serien. Die in Social Media, die beeinflussen dich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn Leute jetzt, sage ich mal oder wenn viele Leute gut über 'ne Serie schwärmen, ist es dann andersrum indes äh, dass du dann eher ten dazu tendierst, die Sache anzuschauen, oder nicht?
oder ist. Ja, es muss schon also, es darf nicht nur Wortbeitrag sein, ne? Es kann jetzt also, wenn jemand nur schreibt: „Ah, die Serie ist super, weil“ d dann catcht mich das nicht. Wenn das aber gu 'n gut gemachter Beitrag ist mitm mitm kleinen Video dazu, vielleicht mit Filmausschnitten, dann bin ich dabei, ne? Weil dann habe ich beides. Ich habe 'n direkten Blick auf das Material, was mich dann erwartet, plus eben die Meinung von irgendwem. Und das ist das, was mich catcht, ne? Nur, äh wenn nur da ge irgendwas geschrieben wird, dann das das interessiert mich gar nicht, weil da ich das matcht ja nicht.
Ja. Ah, okay. Ja. Mhm. Ja, das reicht ja nicht, also. Ja, ja, okay, verstanden. Und würdest du sagen, heutzutage ist es dann mehr also en du entdeckst Serien mehr durch Empfehlungen in Social-Media-Netz oder irgendwie durch, sage ich mal, Bekannte, Freunde oder, weiß nicht, wie du es damals gemacht h konventioneller?
Ja. Also Serien, oh, ich glaube, das i ich glaube, das hält sich die Waage, ne? Auf der einen Seite natürlich das, was man so im Netz sieht, ähm, auf der anderen Seite, was man auch im Bekanntenkreis empfohlen bekommt. Allerdings glaube ich, das meiste, ähm, was was ich anschaue, ist aufgrund von Algorithmenempfehlungen.
Wie sieht's da aus? Ja. Mhm. Ah, okay, also wirklich ganz klassisch, Algorithmen einfach, ähm, ja. Benutzt du dann auch s v viele verschiedene, sage ich mal, Streaming-Plattformen oder bist du da einer, sage ich mal, treu? <chuckles> Weil das ist ja auch nochmal unterschiedlich da hingegen.
Ja. <laughs> Äh, nein, nein. Ich benutze alle. Also, ich habe von jedem in Deutschland zur Verfügung stehenden Streamingdienst habe ich 'n Abo. Ähm, das liegt aber auch daran, weil also we we wi wenn ich eine Serie gefunden habe, die ich wirklich gut finde. Bestes Beispiel „Modern Family”, ähm, dann dann will ich mir die immer mal wieder angucken. Und dann hast du die Herausforderung 'ne ganze Zeit lang gehabt, dass ähm, Teile davon waren auf Netflix, Teile davon waren auf Amazon Prime. Und dann wechselte das alles nach und nach Richtung Disney+ rüber. Und das habe ich natürlich dann mitgemacht, indem ich von jedem dieser Streaminganbieter 'n Abo hatte. So. Dann siehst du irgendwie 'ne Serie im im Netz, beispielsweise „The Rookie”, und denkst, wo läuft die denn? Ja, die läuft bei WOW. Okay, dann läuft die neueste Staffel allerdings nicht mehr bei WOW, sondern bei Universal. Alles klar, brauchst Universal. Und irgendwann hast du sie alle. Und dann behältst du sie auch alle, ob obwohl du da gar nicht reinguckst. Und ich habe zum Beispiel Apple TV+. Und ich schwöre, ich habe da nur eine einzige Serie jemals drin gesehen und bezahle das trotzdem monatlich weiter.
Ah, okay. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ah, gute Serie. Mhm. Ah, ja. Ja. Mhm. Ja. Ah. <laughs> Okay, krass, also du bist auch gar nicht da hinter hinterher jetzt, sage ich mal, da aktiv zu kündigen, sondern denkst dir: „Okay, wenn es mal kommt, dann habe ich das einfach.“, aber ja, denkst auch nicht wirklich dran. Mhm.
Ich finde Apple Ich habe das mal versucht. Also, ich habe das wirklich mal versucht, alles zu löschen. Habe das auch alles gelöscht bis auf einen einzigen, weil ich dachte, das ist doch Quatsch. Aber dann ging das wieder von vorne los. Du willst irgendeine Serie sehen. Puff. Bist du wieder bei irgendeinem Streaminganbieter. Ne, also, es wäre schon schön, wenn es so 'ne Art, ja, omnipräsente Plattform gäbe, wo alle irgendwie drunter vereint sind.
Okay. Ah. Hm, mhm. Ja, aber gibt's halt in dem Moment leider nicht. Ja. <laughs> Das stimmt, das stimmt, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Und, genau, Algorithmen feeden ja, sage ich mal, dein dein, doch dein Serienwissen. Würdest du sagen, der Algorithmus ist auch gut, dass du oder eher anders gefragt
Nein, das werden wir auch nicht mehr erleben.
findest du durch den Algorithmus bleibst du einer Schiene relativ treu, weil sie halt immer weiter die Schiene weiter, sage ich mal, versuchen, dir anzudrehen oder eher nicht, dass du auch sagst: „Okay, ich versuche mich aber aktiv auch mal in andere Genre et cetera, auch wenn der Algorithmus mir das nicht empfiehlt?“
Mhm. Also, ich habe für mich persönlich sogar den Eindruck, dass genau das der Algorithmus versucht, ne? Er versucht, dir immer mal wieder ein anderes Genre schmackhaft zu machen. Ähm, äh, ich sage mal, aus dem pf hm, mein Lieblingsgenre gibt es nicht viel Gutes und es gibt an sich auch nicht viel Material. So, und wenn ich dann, was weiß ich ich ich sehe dann verschiedene Serien, die dazu passen könnten im Algorithmus und dann sehe ich Dinge, die damit rein gar nichts zu tun haben. Wo wirklich wo ich merke, okay, alles klar, jetzt wird mir was angeboten, um mich vielleicht mal in was Neues ja hineinzubitten, ne, so. So würde ich es fast aus äh, ausdrücken, dass ich einfach mal was Neues ausprobiere, weil natürlich auch der Algorithmus merkt, ihm geht das Material aus.
Ah, okay. Mhm. Okay. Mhm. Hm, mhm, mhm. Okay, interessant und dadurch hast du dadurch, sage ich mal, auch ‘n Genre entdeckt, wo du jetzt richtig Fan davon geworden bist?
Ja, das darf ich gar nicht laut sagen. Ähm, ich bin ein, also, ich sa <laughs> ich bin, glaube ich, der einzige und größte Fan des gesamten Trash TV-Formates geworden.
Echt? <laughs> Äh, ja? Das ist hätte ich für dich <laughs> als du gesagt hast, darf man nicht sagen, äh, denkt man direkt an sowas, aber das ja, ja.
<laughs> Ja. Also, ich alle. Ich gucke sie alle. Wirklich alle. Ich kenne sie alle, ich gucke sie alle, ich liebe das.
Mhm. Die sind ja auch meistens dann immer in dem Romanzenbereich, oder? Sind es die, die du auch schaust oder gibt's noch andere, sage ich mal.
Ja. Ah, es gibt alles, ne? Also, diese Trash-TV, also, w w das das d da gibt 's ja alles von, ne, von hier nicht, also, ich rede nicht von „Bauer sucht Frau“ oder sowas, sondern so was wie „Love Island VIP“ von, äh, hier wie heißt die? Ganz neu gibt es jetzt, ähm, auch irgendwas mit ‘m Bauernhof schon wieder.
Ah, krass, okay. Ja, genau, genau. Ach, da äh, Landwirt zur Frau, meinst du das?
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Da gibt‘s auch was, da ist auch Cosimo und Co grade wieder unter w unterwegs. Das ist auch irgendwas mit dem Bauernhof. Ganz schlimm. Ganz schlimme sind die, die schreien sich da nur an, es ist <laughs>
<laughs> Aber ab und zu braucht man sowas auch einfach.
Ja, ich kann mir das täglich angucken. Ich finde das super.
Ja, das ist doch schön. <sucks teeth> Dann bedanke ich mich für das Gespräch mit dir über Social Media und die Diskussion über Serien und Shows. Hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir, danke dir fürs Zuhören.